Yaşlıların yalnızlığını azaltmak için neler yapılabilir?
Eee, bu konuda birçok şey yapılabilir. Yani, yaşlı bakım evleri var, aaa, işte tu huzurevleri, sonra Türk kültüründe bayramlarımız var. Aaa, hani, zaten kültürümüzde olan bir şey, aaa, yaşlılar genelde, aaa, yaşlandıkları zaman a aileler, Türk aileleri, tabii ki de artık devir değişti ama, aaa, ilgilenirler. Aaa, gerekirse böyle, aaa, çocukları değişmeli olarak, aaa, bakarlar, yani, aaa, ö özellikle şeyde Türkiye'de, eee, önemlidir, yani, aaa, yaşlılara gereken değeri vermek. Bu bir de, ımm
Hı hı. E evet. Kesinlikle öyle. Eee, peki, eee, bu bahsettiğin, işte, huzurevleri, yani, bir devletin desteği ya da ailelerin, eee, bağları konusunda aslında hepsiyle ilgili tek tek, eee, bir soru sormak isterim ama öncelikle şundan, eee, başlamak istiyorum. Eee, Türk kültüründe gelen ola gelenek olarak, işte, yaşlılarla iletişimin iyi olduğundan bahsettin. Eee, peki, mesela, eee, huzurevi olmadığı s eee, durumda mesela, eee, bazı aileler çünkü istemiyor. Yani, bunu belki kötü olarak görebiliyorlar ya da bilinç bilinçli olmayan ailelerde huzurevleri sanki terk edilmiş bir yer gibi, eee, gözükebiliyor. Eee, kimi insan için böyle, kimi insan için de, eee, otel konforunda, eee, yaşlılara hizmet verilen bir yer gibi. Senin bu konuda, eee, görüşünü merak ediyorum ama öncelikle şunu soracağım. Hiç böyle, eee, ailende yani dede olabilir, iii, baba tarafından, anne tarafından, böyle yalnız bırakıldığı oldu mu? Hiç böyle çevrende karşılaştın mı? Ya, işte çocukları ara sıra gidiyor ama yine de yalnız yaşıyorlar böyle dediğin bir, eee, bir durum oldu mu, hiç gördün mü?
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, ben de olmadı ve bunun bir süreç olduğunu düşünüyorum aslında. Eee, sonuçta, hani, bundan t 50 yıl önce, 100 yıl önce bir, eee, huzurevi diye bir kavram yokmuş, yani. Sonradan bu insanların hayatına girmiş, aaa, ve önceden, ya, özellikle, eee, Türk ailelerde beraber yaşama alışkanlığı, böyle, "büyük aile" denilen, eee, yapıların, eee, varlığı, eee, bu şehir yaşamından önce insanlar köylerde vs. daha küçük kasabalarda yaşarken zaten hep beraber yaşanıyormuş ve böyle yerlere ihtiyaç duyulmuyormuş. Yani, hani, şu anda bu geçiş aşamasında da insanlar bunu deniyorlar. Hani, bahsettiğin gibi evet çok, eee, konforu yüksek, eee, yerler var. H hatta bu, eee, y yaşlıların yaşlılar genel olarak yalnızlar çünkü enerjileri yok diye düşünüyorum, hani, arkadaşlık kurmaya, iletişim kurmaya. Hani, eee, ancak işte telefonla. Hı hı.
Hı. Hı hı. Anladım. Peki, burada yalnızlıktan bahsediyorsun ya, eee, şunu merak ediyorum, yani, tabii ki bazı insanlar için, yani, yalnızlık zor olabilir ya da, işte, eee, yalnız kalmayı sevmemi sevmiyor da olabilirler. Ama kimi insan için de aksine, "Ya, ben yaşayacağımı yaşadım, artık biraz yalnız kalayım, ali açayım, işte, televizyonumu, haberlerimi, siyaset izleyeyim." ya da böyle, eee, "Eski filmleri, Yeşilçam filmlerini falan izleyeyim." diyebiliyorlar. Peki, sence, burada yalnızlıktan, eee, anlatılan veya hissedilen sence ne? Yani, böyle sorunca aklına ne geliyor? Hangi durumlarda insan sence cidden yalnız kalıyor?
Evet. Hı. Evet. Hı. Ya, bence ya yalnızlık şöyle, hani, eee, her insan, yaşı kaç olursa olsun böyle bir gün, eee, güne kalktığında, ya, böyle, bir aranmak ister, ya, senin telefonda, aaa, ve insan, t eee, başka, yani, iletişim kurması gereken bir canlı, yalnız yaşayamayan bir canlı. Sen, eee, hani k kaç yaşında olursan ol, böyle, bir 2-3 gün, 4-5 gün eğer seni birisi, eee, aramıyorsa, telefonun çalmıyorsa, hani, bu seni bir kötü etkiler yani. Bu, aaa, yaştan, işte, cinsiyetten, herhangi bir şeyden, aaa, bağımsız ve, aaa, gerçekten bu doğru, yani, yaşlı eee, yaşlanıyorsun. Ve bütün hayatın boyunca yaşadığın iyi anılar var, kötü anılar var. Eee, arkadaşların birer birer ölüyor, sürekli bir kötü haber alıyorsun, yani, eee, bu insanlar zaten hep depras depresyonda olan insanlar. Eee, bir de bir yandan ölüm korkusu bastırıyor. Yani, ne zaman öleceğim, ha, bugün mü öleceğim, ha, yarın mı öleceğim, yani, bunun bir de korkusu var ki, yani, depresyonda olmayan ben bir yaşlı, aaa, varsa da onu tebrik etmek istiyorum, yani. Aaa
Hı hı. Hı hı. Anladım. <chuckles> Ya, aslında, yaş ile yaş ilerleyince, eee, bir şekilde zaten, eee, geçmişte yaşanılan o anılar, o y hayat yorgunluğu, işte, senin bahsettiğin çevren çevrelerindeki kayıplar insanı zaten bir şekilde depresyona sokuyor olabilir. Belki eşlerini kaybediyor olabilirler. Zaten hayatın zorluğu üzerine dediğin gibi bazen sonuçta yaş ilerleyince, eee, doğal olarak hastalıklar ortaya çıkabiliyor. İşte, eee, sonuçta bunlar doğanın kanunu bir şekilde hayat devam ediyor ama hastalıklar, eee, karşılarına çıkabiliyor insanların. Eee, bu durumda da dediğin gibi, eee, stres üst üste binebiliyor. Eee, yalnız kalınca da, bunları kimseyle paylaşamayınca bir şekilde, böyle, eee, yaşlı dediğimiz kitle, eee, kötü hissediyor olabilir. Dediğin gibi, mesela torun varsa arala eee, arayınca en azından o yalnızlık hissi gidebilir. Her ne kadar yanlarında yaşamasa bile, eee, bir günaydın, bir arayıp böyle hâl hatır sorma her gün olmasa bile insanı aslında yalnızlıktan kurtarabilir diyorsun. Eee, kesinlikle katılıyorum bu arada. Eee, yalnızlıkla baş etmenin, eee, illa, yani, yanında olmasına gerek yok, farklı yolları da var, senin de dediğin gibi. Peki, eee, yaşlılardan bahsettik, bir şekilde çözümler, eee, ürettin. Eee, sence, peki, aile bireylerinin dışında devlet bazında veya kurumlar bazında sence, eee, hangi, böyle, pratik adımlar bir şekilde, eee, bu yalnızlığı giderme amaçlı, eee, destek olabilir?
Doğru. Evet. Doğru. Hı hı. Evet, yani Hı hı. Hı. Evet. Hı. Ya, bu, eee, d devlet bazlı yapılabilir, yani, eee, etkinlikler düzenlenebilir. Mesela benim, eee, kurum bazlı üniversitedeyken ben hatırlıyorum biz, eee, müzik topluluğu olarak böyle, eee, bakımevlerine gider ve onlara konserler verirdik kendi çapımızda. Hani, o gün onların böyle o zaten yaşlı insanlarda çocuklaşıyorlar ve, böyle, çok, eee, hani, ş ilgiye ve şeye aç oluyorlar çok fazla. Böyle, en ufak bir, eee, jestin, bir en ufak bir gülüşün bile karşılığını a alıyorsun sevgi olarak alıyorsun onlardan. Yani be ben, eee, bu eee, bunu böyle bir hayır be ilk başta yardım amaçlı, eee, ya yapmaya başlamıştım, eee, daha sonra bu d beni de iyi hissettirmeye başladı. Ya, çünkü, yani, o yaşlıların, eee, karşılıksız, beklentisiz, artık bütün egolarından kurtulmuş, hani a artık, eee, derdi ölümle, yani, o insanların. Aaa, o o onlarla sohbet etmek
Süper. Çok doğru. Hı hı. Evet. Ya, aslında ne güzel söyledin. Eee, bir şekilde, eee, onların mutluluğuyla mutlu olabiliyor olman bile, her ne kadar ilk başta yardım amaçlı yapsan da sonrasında senin de keyif aldığın bir duruma dönüşmesi aslında senin de güzel kalbini, eee, iyi niyetliliğini gösteriyor. Eee, s tebrik ederim bu konuda. Eee, cidden herkesin yapabileceği bir şey değildir. Yani, sonuçta, eee, kafalar farklı, yani, iii, sonuçta hayat görüşü farklı olabilir. Senin yaşadığın çağ ile, eee, yaşlı diye, böyle, tabir ettiğimiz, eee, bu yardımcı olduğun insanların, eee, kesinlikle kafa yapısı bile bambaşkayken, sen bir şekilde onların suratındaki gülümsemeyi görüp, eee, sen de bundan mutlu olabiliyorsan bu çok muhteşem bir şey. Eee, tekrardan tebrik ederim. Peki, eee, bu senin aslında bir şekilde, eee, yardım etme amaçlı yaptığın bir şey. Peki, böyle, bazen, eee, belediyeler, bazı kurumlar, işte, sivil toplum, eee, kuruluşları olabilir, örgütler olabilir. Eee, böyle insanların sence daha sık yapmasını istediğin veya böyle tavsiye niteliğinde, "Ya, şunlar bence kesinlikle yapılmalı ki yaşlıları hem motive e edelim hem de, eee, yalnızlıkları gitsin." diyebileceğin bir şey var mı?
Teşekkür ederim. Evet. Evet. Hı hı. Ya, mesela askerde, böyle, hani, yeni gelenlere şey atanır ya "buddy" derler ona, böyle, bir buddy atanır, böyle. Hani, eee, toplumda da ufak suç işleyen insanlar için böyle bir şey getirilebilir. Mesela yere sigara atan ya da yere tüküren, eee, ya da mesela saygısızlık yapan toplum içinde, ya, bu tarz böyle hafif suçlar için, eee, ya, insanlara, böyle, eee, hani, ceza niteliğinde değil de, eee, böyle, sosyal sorumluluk projesi altında, işte, ağaç dikme, işte, eee, çöpleri toplama gibi ş cezalar verilir, ya, bazı ülkelerde. Aslında bu, böyle, eee, bu insani, eee, noktalarda da yapılabilir, uygulanabilir bu tarz, eee, hani, ceza demeyeceğim ama. Eee, hani, be e belli bir işte, mesela 1 sene boyunca, işte, bir, aaa, yaşlının eee, yaşlıyı ziyaret etme ya da bu yaşlılara aslında 1'er tane, böyle, buddy atanabilir, aaa, ve bunlar değiştirilebilir, yani, ins aaa, sadece yaşlılar için değil
Evet. Hı hı. Evet. Hı. Ya, şey gibi, böyle imza atmaya giderler, ya, böyle, bazen denetimli serbestlik, eee, diye tabir edilen uygulamalarda karakola gidip imza atmak yerine diyorsun ki, eee, imzaya ya gitsin yaşlı eee nın yanında ya da huzurevinde, artık nerede kalıyorsa, orada yapsın ki hem, eee, ceza olmaktan çıksın, belki onu da motive eder, belki, eee, hem yaşlılar için de faydalı olur. Bir şekilde bu suçu işleyenleri de aslında topluma ceza yerine, topluma kazandırılı kızan kazandırılabilecek, eee, projelerle aslında devlet veya belediyeler adım atabilir diyorsun. Çok ilginç ama, eee, cidden faydalı olabilecek bir proje olabilir bu. Eee, peki, eee, sence sonuçta burada hep iletişimden bahsettik, işte, yaşlıların ziyareti olsun, işte, torunları dedik, eee, bir şekilde yardım kuruluşları dedik. Peki, burada sence teknoloji bir rol oynayabilir mi? Yani, bir şekilde, eee, onlarla, eee, dedin, ya, hani, mesela yaşlıları ziyaret eder suçlular belki. Peki, bunun yerine acaba dijital ortamda, yani, belki bu görüntülü konuşma olabilir, eee, ya da teknolojinin yardım edebileceği sence bu yalnızlık konusunda bir çözüm olabilir mi?
Evet, hı hı. Evet. Yapılabilir. Hı hı. Evet. Hı. Yani, X jenerasyonu için konuşuyorsak bence olmaz. Çünkü bu ya hani, şu an günümüzdeki yaşlılar, aaa, hani, teknolojiye doğmayan bir nesil. Hani, o yüzden onları ya ya herhangi bir, böyle, bir uygulama tasarlanıp, böyle, yaşlılarla diğer insanların iletişimini güçlendirecek, onların yalnızlığıyla ilgili bir çözüm, eee, üretebilecek şeyler tasarlanabilir. Ama bu sanki bana, böyle, Z jenerasyonunun yaşlılığında, böyle, bir 30-40 sene bunun için beklememiz gerekiyor gibi geliyor. Hani, eee, 30-40 sene sonra, yani, şu anki gençler, bu teknolojinin içine doğan insanlar yaşlanınca bence çok iyi uygulamalarla, eee, bu sorunun önüne geçilebilecek adımlar atılabilir diye düşünüyorum.
Evet. Anladım. Anladım. Ya, bir şekilde aslında çağa uygun adımlarla, eee, onların yalnızlığı bir şekilde azalabilir. Sonuçta geçmişte bu insanlar çok teknolojiyle içli dışlı olmadığı için ve teknolojinin aslında son 20 senedir belki, eee, hızla gelişen bir ürün olduğunu düşün düşündüğünde, eee, sonuçta, eee, "Teknolojiden uzak insanlara teknoloji aracılığıyla yardım etmek aslında belki çok faydalı olmayabilir." Diyorsun. Peki, eee, haklısın bu konuda. Teknolojiyle ilgili konuşmuşken aslında şunu da çok merak ediyorum. Eee, bazen bu, yani, yaşlılar yalnızlıktan veya bilinçsizlikten, teknolojiden uzak olmanın vermiş olduğu, eee, durumdan kaynaklı bazen, eee, teknoloji tuzaklarına düşebiliyorlar. Dolandırıcılık olabiliyor, işte, bir şekilde duygu sömürüsü olabiliyor. Eee, bu konular hakkında ne düşünüyorsun? Eee, hiç böyle karşılaştığın, duyduğun bir, eee, olay oldu mu?
Evet. Yani, o, evet. Hıı. Ya, evet olmuştu. Mesela, eee, benim teyzem. Teyzemi bir şekilde aramışlardı ve nasıl olduysa ikna etmişlerdi ve teyzem bankamatiğe kadar gidip kartını sokmuştu ve, hani, o orda, hani, ya eee, hani, ya iii, ya, bir şekilde onu engel engellemişlerdi, böyle, son anda, hani, eee, artık hatırlamıyorum tam, aaa, şeyi, hikâye nasıl gelişti. Ya, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. Yani, bu, eee, bu suçluların, eee, b dijital suçluların çok, böyle, başvurduğu bir yöntem özellikle 60 yaşının, 70 yaşının üzerindeki insanları filtreleyip, eee, bu insanları kandırmaya çalışıyorlar. Yani, bu konuda gerçekten, eee, ne yapılabilir bilinçlendirmekten başka. Eee, ya, hani, bu insanların, eee, yakınlarının, eee, <tsk> ya, hani, belki s belli bir yaş kategorisi üzerindeki insanlar için, eee, daha fazladan güvenlik önlemleri alınabilir, yani, hani, bu, aaa, şeylerine he hesaplarına ulaşabilmeleri için, eb aaa, eee, fazladan bir adım daha fazla bir güvenlik önlemi kullanılabilir diye düşünüyorum.
Hadi ya. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Bu 2 faktörlü, eee, güvenlik uygulaması gibi acaba şeyden mi bahsediyorsun? Yani, eee, bir işlem yaparken bu bankada olabilir, telefon bankacılığında olabilir, internet işlemlerinde fazladan bir önlem olursa belki danışacakları biri olur gibimis gibisinden mi düşünüyorsun?
Evet. Evet ya da belli meblağnın üzerinde, eee, bir işlem yapacaklarsa, hani, yanlarında da, eee, bir tanıdıkları, onlara vekil olabilecek, onlara, aaa, işte, yardımcı olabilecek, aaa, yakınlarından 1 tanesiyle beraber bu işlemi yapmaları konusunda bir kural koyulabilir.
Anladım. Aslında çok, eee, haklısın. Bir şekilde, eee, bu tarz durumların kesinlikle, eee, aaa, farklı yöntemlerle önüne geçilmesi gerekiyor. Peki, son olarak şunu merak ediyorum, bazen bu yalnızlığı azaltmak için yapılan, eee, şeyler, eee, insanların bütçesini zorlayabiliyor. İşte, aktiviteler ya da s eee, yaşlıların sağlık durumun eee, durumlarından dolayı bazen her aktiviteye veya her yere gidemiyorlar. Bu tarz, eee, durumlarda, eee, böyle kısa ve etkileyici aktiviteler düşünebiliyor musun? Neler yapılabilir? Nasıl bu yalnızlık azaltılabilir sence?
Tab Doğru. Yani, eee, yaşlılarla ben de ço aaa, hani, çok bir beklentileri olduğunu düşünmüyorum, yani, en güzel şey, işte, eee, bir doğa yürüyüşü olabilir, parklarda aktiviteler düzenlenebilir. Hani, eee, şeyler var mesela, hani, biraz daha böyle maddiyatı fazla olabilir ama, işte, kaplıcalar, eee, işte, o, eee, s s işte, sı sıcak sular, eee, buralarda vakit geçirilmesi için, işte, bütçe ayrılabilir. Eee, bu tarz mesela doğum günlerinde özellikle, hani, yalnızlığı azaltmak için böyle ince davranışlar hem belediyeler hem devletler tarafından uygulanabilir diye düşünüyorum.
Haklısın. Hı hı. Anladım. Haklısın. Aslında küçük adımlar bile bu yalnızlığı azaltıp onları, eee, mutlu etmeye yetebilir. Çok teşekkür ederim, fikirlerini paylaştın, çok keyifli bir sohbetti.
Evet. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz.